นัดกันในเมืองค่ะ แต่เราไม่ค่อยไปอะ เรารู้สึกว่า มันแบบ เราไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ไรเงี้ย แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น ด กินข้าว ดูหนัง แล้วก็ 2 คนที่เขาจะชอบไปออกกำลังกายกันประจำ ส่วนที่เหลือก็ขาจรในเรื่องการออกกำลังกาย ไรเงี้ย แบบก็รู้สึก ว่า เออ โอเค ไปก็ได้ ก็ไป แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไป จะเป็น 2 คนนั้นที่เขาจะเจอกันบ่อย อะไรงี้ แล้วก็
จ้ะ อืม อา อืม เข้าใจ ได้ ถ้าเผื่อแบบว่าเราเหงาจริง ๆ อะไรเงี้ย เราก็ไปนั่ง ไป นั่งดู อะไรประมาณนี้ ใช่ไหม? ไม่ได้ ตี อา ก็โอเค ก็มี แบบว่า สลับกันพักบ้าง อา เน้นกิน โอ้ ก็ ก็ดีนะ เอาจริง ๆ แล้วมันก็เป็นแบบว่าการสร้างสีสันหรืออะไรอย่างเงี้ย แบบ ได้กินด้วย ได้คุยด้วย แล้วก็เหมือนแบบว่าการ กิน เป็นการที่แบบว่าคลายเหงาจริงจังเลย ใช่ไหม?
ใช่ ไปนั่งคุย ไปนั่งไร แต่ เน้น เน้น กิน แก๊งนี้ ใช่ เพราะว่ากินไปคุยไป นี่คือสนุกที่สุดแล้ว